Sí, exacto, o sea, digo, obviamente, no es así como que, pues, obviamente, es una amiga que que vive fuera y no es como que hablamos todos los días, pero sí conectamos, entonces, ella inclusive ha llegado a venir aquí a donde vivo yo, y ya, pues, también yo hice un un viaje ahí sencillo, pues, no fui muchos días a Costa Rica, este, y la verdad es que estuvo muy bello, eh, la verdad es que Costa Rica está lleno de naturaleza, todo es como muy ecológico.
Sí. Ajá. Oye, qué fantástico, ¿no? Qué bonita experiencia.
Sí, entonces, o sea, la verdad y, pues, ahí también fue así como que, pues, todo, nos quedamos otra vez, o sea, eh, uh, llegué yo a su casa, bueno, a su departamento, y ya después nos fuimos a otras ciudades, y ya, ahí sí llegábamos a hostales, entonces, fue como que: "¡Ay!, ¿te acuerdas que cuando fuimos a San Diego y?". Sí, eh, fue muy lindo, la verdad es que creo que aprendí a fluir, y y que, pues, a veces de las cosas menos planeadas salen cosas muy, muy lindas, ¿no?, que pueden durar tiempo.
Ah. Recordando este momento, ¿no? Definitivamente, o sea, que este viaje te llevó a otro viaje y a otros viajes, y mira, y a otra cultura y, a y, a y, a otra oye, qué bueno, ah. Y y, estás abierta ahora, después de de esto que te sucedió que, como me comentaste, o sea, tu proceder era completamente diferente. Después de eso, ¿estuviste abierta a este tipo de de experiencia?
Pues, sí. Fíjate que sí, ya así mis amigos, es de que: "Oye, vámonos que a la a la playa", ¿no? Porque donde vivo hay una playa muy cerca: "Oye, que la próxima semana, no sé quién, rentó esto y, ¿qué, nos caes?", y yo de que: "No, sí, vámonos", yo a mí no me digan 2 veces que yo ya, o sea, como que de ahí aprendí que, si se puede, se va poder, y si no, pues no, no se va a poder, ¿no? Entonces Sí, pues.
Excelente, excelente. Oye, ha sido un placer conversar contigo, ah.

Exacto, o sea, yo normalmente voy a Estados Unidos, y es de que: "¿Dónde está el Marshalls? ¿Dónde está la Ross? ¿Dónde están las outlets? Y vamos a surtirnos otra vez el clóset". Sí, y entonces, como que el hecho de que no haya hecho eso fue como, o sea, ¿cómo? Fui y ni siquiera me paré en la Marshalls, o sea, fue de así como que mi mamá: "O sea, ¿no fuiste?" Y yo: "No, no fui".
Rápido, ¿no? Ujú. O sea, fue un viaje diferente, fue un viaje muy diferente a al a lo que había a una experiencia anterior que habías tenido antes.
Sí, sí, o sea, porque sí voy muy seguido a California, y este, por lo mismo del tema laboral. Y, pues, genuinamente fue como o sea, a veces sí no nos echamos ese brinco de como de confianza, porque yo decía: "Es que, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ¿cómo voy a irme ya mañana por este trabajo? No, pues, o sea, mejor me busco otro y así". Mi mamá era de que: "A ver, está muy bueno el trabajo, te pagan bien, va a ser remoto, o sea, va a salir bien". Me dice: "Que si la vas a pasar mal unos días, y que te vas a endeudar un poquito y que te prestamos, no pasa nada". Entonces, como que a veces, eh, dar ese brinco de fe, eh, pues, yo soy una persona de que: "No, yo tengo que tener todo estructurado". Y como que que las cosas fluyeran fue algo muy nuevo para mí, y que creo que sí me cambió la vida en muchos aspectos.
Seguro. Sí. Es necesario, ¿no? Claro. Y cuéntame, a veces ahora, ya después de que pasó este viaje, pasó esta experiencia de vida y tu vida ya siguió normal, ¿hay momentos en los que te recuer recuerdas algún momento de tu vida de este viaje que tuviste que que en verdad hacer algo diferente,y y que te haya servido para para este trabajo que luego terminaste teniendo?
Eh, sí, pues como te digo, creo que la adaptabili sera o sea, era adaptarme y ser flexible. O sea, creo que aceptar como la realidad tal cual es, es es superimportante, porque la verdad <whistles> sí sí me costó mucho trabajo, y y te digo, pues como que a veces las cosas que más bien nos traen, vienen en situaciones superinesperadas, ¿no? Como te decía de que, pues, yo me sentía muy sola y así, luego pues, de la nada, pues vi toda esta gente que tenía su apoyo. Y y también como aprender a disfrutar de las cosas simples, ¿no? O sea, no hay necesidad de de extravagancias ni estas cosas. Las cosas simples también están muy padres, porque, inclusive, ahí en el hostal, pues conocí más gente de otros lugares, y luego, pues las amistades siguieron, y, pues ya me tocó ir a a a visitarlos a otros países. Entonces, o sea, como que me abrió muchas cosas ajá, sí.
Ajá. Seguro. De las cosas simples, qué importante. Ah, qué bien. Alguna es justo eso te quería preguntar. Claro, justo, eso te quería preguntar, sí que porque en lo en los, eh, hostales es una experiencia completamente diferente. O sea, no no es que llegas a como lo típico, un hotel como siempre estamos acostumbrados, sino que tú llegas y hay un intercambio humano muy particular. O sea, estás con gente, a veces hasta cocinas con gente, eh, que no conoces, este, tú du duermes en una habitación a veces e en conjunto con otra gente, entonces, eh, conociste gente. Ahora me cuentas que las has visitado y todo. O sea, ¿qué qué qué qué tan cercana terminó siendo tu relación con gente que conociste en este viaje?
Exacto.